Eh, ma è per esempio, uhm, siccome appunto, ehm, è è proprio una cosa molto particolare la tua, le gare sono, per dire, al sabato alla domenica, e durante la settimana tu devi allenarti magari su dei circuiti che potresti trovare durante la gara, una cosa di questo genere?
Sì. Sì, sì. Ehm, guarda, magari mi alleno proprio sulla mia propria macchina, magari sì, sai, quan perché io sempre tutti i giorni faccio tangenziali, autostrade così, quindi, eh sì Cioè, un po' la collego, ecco. <chuckles>
Okay <chuckles> Quindi quindi usi usi il tratto che ti divide da da casa al lavoro come, circuito per poter provare alcune manovre?
Sì, sì, più o meno. Sì, sì, sì. Po poi anche programmo con anticipo i weekend dedicati a rally
<chuckles> Certo, ma
e cerco di non farli coincidere comunque con momenti importanti in famiglia. Ecco, qua di diciamo che li so bilanciare, ecco.
Eh, beh sì. Ecco, eh, infatti perché può effettivamente capitare, ehm, non so quanto frequentemente ci siano le corse, però potrebbe anche essere che ci siano tutte le settimane più o meno i rally.
Mh-mh. Cert certo.
Eh, e quindi tu tu, ecco, quando non puoi andarci perché magari c'è qualche, ehm, circostanza di famiglia che te lo impedisce, ehm, tu perdi punteggio, cioè, succede qualcosa, ehm
Ah-ah. Mh, ti spiego. I infatti loro erano preoccupati, però la mia famiglia sa quanto significhi per me e anche mi sostiene un po'.
Ah, che bello quindi t hai hai la tua tifoseri cioè, ti vengono anche a vedere.
Sì, a Sì, a volte sì. Certo, quando hanno tempo, certo che vengono, anche se a volte, è risultato difficile, beh, i in ca
<chuckles> Perché magari erano più distanti, p s mhmm, quindi giri anche parecchio giri anche parecchio l'Italia con questi con questi eventi.
Sì, sì, sì. Sì, sì infatti per quello. Sì, però non mi allontano troppo.
Ah, rimani comunque nella nella tua zona, sono eventi per ehm, come cioè, minori forse o eventi più di d di regione.
Sì n Brava, sì, hai centrato il punto, sì. Sì infatti, minori, è vero.
M ma questo, ehm, ecco, poi all'effettivo come funziona? Cioè, hai un copilota o sei proprio da solo in macchina?
No, certo che c'è il il copilota, ovvio. Perché, io non sono proprio esperto esperto, è solo che è un hobby, io ce l'ho fatta tramite mio zio a farmi entrare, cioè, ecco.
Eh Mh-mh. Ma è proprio al proprio per capirci a a livello di ruolo, cioè, tu guidi, no, guidi e accanto a te c'è una persona che ti dice per esempio, ehm, la strada che devi fare, ti dice eh, è quello che che per cui sono curiosa.
Mh-mh. Sì. Certo, sì. Però mi è capitato anche a volte sì, ultimamente, eh, magari farlo da solo. Cioè, ultimamente, però all'inizio, certo che c'era sempre il copilota, ovvio.
Ah, quindi esi